Ah, yes po, opo. <laughs> 'Di ba? Nakaka-reflect dun, 'di ba? Mm.
Ah, okey. <laughs> Kaya pala. Oo, pero okey lang. Parang i-enjoy mo talaga yung ano mo, life mo, 'di ba? As as that. Yes, punda.
Hanggang makakaya. <laughs> Pero ikaw ba, sa tingin mo, gaano kahalaga ang magkaroon ng oras para sa sarili? Lalo na 'pag yung, busy ka sa trabaho mo? Mm.
Ako, kailangan ko rin ng pamper time. Kumbaga, siyempre, 'di ba, ayaw mo din naman na parang all d all day mukha kang ano 'no? Parang katulong ka na. <laughs> Yung parang hindi ka man lang maalaga kahit papaano sa sarili mo or nakakalimutan mo na yung sarili mo. Parang maganda naman na kahit papaano bigyan mo din ng reward yung sarili mo. Kahit pang sabihin kasi ako as a mom, kasi busy talaga ako like, morning pa lang, hatid s or sundo yung anak yes. So, siyempre, parang ikaw, nakikita mo sa sarili mo parang tinatamad ka na. May time talaga na ganun eh, parang nakakatamad mag-ayos, 'no? Pero kasi sa labas, yung mga tao, siyempre, 'di ba, sasabihan ka ng parang, "Hindi naman 'to nag-aayos, parang lagi nalang ganun." Oo. So mm, mga judger. Parang ikaw na siyempre, ayaw mo din naman masabihan ng gano'n kaya kahit papaano nabibigyan ko pa rin naman yung self ko ng time na mag-ayos or asikasuhin din yung sarili ko, 'di ba di ba? Ikaw ba?
Losyang ganun or lo mm. Oo, totoo. M Oo nga. Ayun. Mm. Ayun pa nga talaga, yes. Oo, gets ko na nga. Mm. Mm, 'di ba judger sila? <laughs> Mm. Oo naman. Kaya nga.